Ela ela falou: "A gente vai ter que recomeçar de novo, vamos ter que recomeçar de novo. Eu pensei que que só a loja online não vai ser suficiente, que a gente precisa de uma loja física e tal, hã, e que a gente precisa, eh, ter mais estoque". Aí eu falei assim: "Olha, não tem como mais eu colocar dinheiro não, né". Porque tipo, tinha colocado 5.000. Esses cinco mil, era pra ter dobrado. Não, não me devolveu nada. E esses 5.000, era pra ter feito as coisas acontecerem.
Ah, não. E ela não te devolveu nada? Pelo menos voltado com os 5.000, né.
É, e não e não aconteceu. Ah, e aí
Aham.
eh, ela cismou que a gente precisava abrir uma loja física. E aí, ela foi e achou um lugar que pagava, sei lá, R$300, ah, o aluguel, hã, e os 2 primeiros meses a mulher não queria que que a gente pagasse o aluguel, que ia ficar de cortesia, e e foi uma coisa muito assim. E era um prédio meio esquisito assim, tinha muitas lojas, hã, embaixo, mas em cima era tipo, consultórios. E aí a gente pegou uma dessas salas e fez de loja. Hã, e aí vendemos coisa aqui
Hã. Hã. Hã. Ah, entendi. Ah, e, mas sala esco eh, loja escondida, não dá muito certo.
É, e aí a gente fez o quê? Ela vendeu um negócio dela, eu vendi um negócio meu. E aí ela pe conseguiu, sei lá, R$500 que com o avô dela, eh, e aí juntou, sei lá, 11.000 e pouco e conseguiu comprar um pouco de roupa. <laughs> Aí, começou a loja desse jeito.
Hã. Gen e a e as outras roupas? Ela vendeu todas?
Não, sobrou. Teve ro teve muita roupa que sobrou assim, que as pessoas não queriam. Então, que que a gente fez? Teve até umas roupas que ela pediu para as costureiras para fazer e ficou muito ruim, muito ruim, que não dava, assim, pra vender. Então, o que a gente fez? Pegou aquelas roupas que estavam ruim e deu de graça, né, tipo aí, compra uma peça e leva uma de graça. E aí levava aquelas que estavam ruim. Eh, elas escolhiam, né, uma das peças que estavam mais ru ruins. Mas aí começou a acontecer a mesma coisa, né. Eu dei mais uma chance pra esse negócio, ela começou a pegar dinheiro de novo e ela queria pegar mais e mais e mais e mais. Hã, então, foi aí que eu desisti dessa parceria com ela, hã
Aham. Hã. Ah. Aham. Hã. Aham. Desistiu. E como que foi você você conversar com ela? Você pediu esse dinheiro de volta?